J'aurais aimé savoir, heu, comment tu gères, heu, tu sais, cet équilibre, heu, pour trouver justement l'équilibre entre le travail et la vie perso.
Alors, moi, heu, j'ai, comme je pense, heu, beaucoup de de personnes, en fait, une sorte de morning routine donc, heu, on va dire, du lundi au vendredi. C'est assez, heu, répétitif, où ça va être, heu heu, lever 07:00, heu, histoire de de prendre la douche, préparer les enfants, heu, pour le petit déjeuner et pour aller à l'école donc heu, après, heu, une fois fait déjà tout ça, heu, j'en ai déjà pour 1 heure et 1/2, hein, parce que, bah, évidemment, les enfants, heu, c'est, heu
Ouais. Ouais. D'accord. <chuckles> Ouais, ça prend du temps, hein.
c'est ça, exactement et heu, donc, bah, une fois je les ai, heu, déposés, heu, à l'école, bah, moi, je pars au travail donc, heu, donc là, actuellement, c'est à c'est un peu plus simple, parce que c'est, heu, une vie, on va dire, de de bureau, donc les horaires sont assez simples et heu, donc, heu, je j'essaye vraiment de terminer, heu, la journée de travail, heu, entre 17:00 et 17:30.
OK. OK. D'accord et heu et du coup, tu arrives à trouver un un équilibre? C'est-à-dire que quand tu rentres du travail, tu as tu as tu as un peu de temps pour toi, pour tes enfants, ou c'est vraiment une vie assez rap speed, heu, dans le sens où tu rentres du travail, tu es a tu es fatigué du boulot et du coup, tu trouves pas le temps pour toi, en fait?
Alors, heu, j'ai pas le temps de me poser cette question, en fait, heu, très sincèrement, heu, on va dire que, oui, la semaine, en fait, c'est un peu, heu, c'est c'est la c'est la vie à 100 à l'heure, heu, donc c'est à dire, bah, oui, hein, la la journée de travail se termine, mais en fait, quand tu es parent, bah, tu es toujours un peu au travail, malgré tout. <chuckles> Donc, en fait, bah, je rentre, bah, oui, après, là il y a, bah, les devoirs des enfants, ensuite, bah, les douches, préparer à manger et puis, heu, normalement, j'arrive à tout rentrer, heu, dans dans le temps et après, bah, on essaye de faire des petits, heu, des petits jeux de société, ou, heu, de faire des choses ensemble. Pour avoir ce petit côté, heu, familial, un peu tous les jours.
Ouais. OK. <chuckles> Ouais, c'est vrai. <chuckles> Ah, oui. D'accord. Ah oui, donc tu arrives vraiment à trouver le temps et en plus tu tu m'as parlé de faire à manger, les douches et tout donc tu fais vraiment, heu, tout en fait?
Bah, j'essaye avec, heu avec, ma compagne. On essaye d'aussi de se répartir les rôles, hein parce que, heu, on peut pas faire à manger, faire les devoirs et en même temps, heu, prendre faire prendre des douches hein, bien évidemment donc, heu, on va dire que c'est un travail d'équipe et heu et puis après, bah, voilà, si, heu, on va dire que la semaine j'arrive pas à être, heu, un peu, heu, un peu disponible pour les enfants et tout. En tout cas le week-end, heu, c'est, heu, 100 % dédié à eux on va dire.
D'accord. Bien sûr, ouais. D'accord et du coup, heu, par rapport au à ton travail en en lui-même, du coup tu m'as parlé que c'était un travail de bureau. Heu, c'est heu, mmh, comment dire? C'est quelque chose que tu as choisi justement pour trouver cet équilibre ou alors c'est vraiment quelque chose, heu, tu t'es pas posé la question en fait en en en choisissant ce travail là?
Heu, alors si si. Ça a été fait exprès car en fait avant je travaillais dans la restauration et donc heu, donc en fait moi les trente-cinq heures j'ai jamais réellement, heu, trop connu on va dire, donc moi j'étais plus sur des des des 50 heures par semaine et donc heu, bah, forcément en fait. Heu, j'avais la vie perso, c'était que quand j'étais en repos parce que, bah, les journées étaient déjà bien chargées on va dire
Ah oui. OK. Ah oui. Ouais.
et donc en fait, bah, je voyais pas, heu, les enfants grandir et donc heu, bah, j'étais, heu «j'étais tout le temps en fait la tête dans le guidon», comme on dit
Ah oui et du coup et du coup quand tu as quand tu as basculé de de la restauration à à cette vie de de de de de bureau et tout. Est-ce que tu as tu as c'est là où tu as trouvé vraiment l'équilibre? C'est c'est là du coup c'est c'est c'est c'est un choix positif du coup?
voilà. Exactement sauf que, bah, en fait au démarrage, heu, j'étais un peu perdu parce que, heu, bah, j'avais pas l'habitude, heu, d'avoir du temps donc c'est, heu, donc les 1res semaines on va dire, bah, en fait je rentrais du travail et je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai à faire, heu, je suis un peu perdu quoi», heu et donc heu, bon après, hein, heu, bizarrement tu prends vite le pli, hein. Te tu te dis: «Bah tiens, bah, j'ai pas eu le temps de faire ça ce matin ou hier, bah, je vais le faire maintenant», donc ça te permet aussi de pouvoir, heu, bah, un peu avancer tous les jours pour avoir vraiment après un week-end où heu, bah, tu as pas 3000000 de trucs à faire quoi.
Ah oui. <laughs> B bah oui. Ouais. Ouais bien sûr, ouais et heu et du coup comment tu t'organises? C'est-à-dire que est-ce que tu planifies, heu, un peu ce que tu fais après le travail? C'est-à-dire que tu tu sais que quand tu rentres il y aura s telle tâche, telle tâche à faire, ou alors c'est vraiment en en free-style, c'est-à-dire que tu rentres et et en fait tu sais déjà, heu, automatiquement ce que tu as à faire en fait?
Ah non non, tout est on va dire, heu j'ai un agenda quasiment. Heu, donc heu, je sais que quand je rentre, heu, en fonction aussi de de ma compagne parce qu'elle elle a des horaires plus dé en plus en décalé mais je sais que, heu, la routine du soir ça sera quoi qu'il arrive les devoirs, faire à manger, les douches
Ah oui. Ouais.
et heu, une fois dé bah, tout ça fait déjà, heu, je vois quelle heure il est. Parce qu'après il faut coucher les enfants pour qu'ils soient pas trop, heu, heu qu'ils aient le temps on va dire de dormir pour être en forme à l'école. Mais heu, mais sinon après voilà, ça va être, heu, ben, pas de télé en tout cas pour les enfants, pas de téléphone, heu, heu, pour moi on va dire tant qu'ils sont là pour vraiment, heu, être à 100 %, heu, avec eux, heu, avec eux le soir quoi.
O D'accord. D'accord et du coup tu m'as parlé de d'agenda. En fait c'est tu as tu as tu as une astuce en fait pour, heu, tu sais pour celui qui a qui a à peu près une vie similaire à la tienne et qui lui par contre se sent débordé et trouve pas justement cet équilibre? Pour toi l'agenda c'est vraiment un outil important?
Ah oui, ben, complètement. Alors moi déjà avec ma compagne, j'ai un un agenda partagé pour tout ce qui est, bah, le travail, heu, les rendez-vous médicaux ou autres. Donc comme ça, on sait déjà en fait, bah, qui va récupérer les enfants et et et tout et après, bah, heu, sur, heu je pense que comme beaucoup de personnes j'ai un petit, heu, un petit tableau que j'ai a que j'ai collé au frigo, hein. Heu, comme on dit la la to do list où en fait j'ai, heu, j'ai un petit peu, bah, tous les jours de la semaine avec ben, je note dessus si par exemple j'ai des rendez-vous ou quoi et après ben, je note, heu, par exemple mes repas que je vais faire le soir ou si, heu, il faut que je passe en courses, heu. Comme ça, ça me permet d'avoir, heu d'être vraiment structuré en fait sur ma journée pour, heu, beh, heu, gagner du temps quoi.
Ouais. Ouais. OK. Ah oui. D'accord, bah écoute tout ça a l'air, heu, vraiment bien encadré. Mais du coup tu as tu as toujours eu cette rigueur ou alors tu as appris avec le temps à à justement à faire cette to do list, à à avoir vraiment une, heu, une vie, heu, structurée ou alors t ça a toujours été comme ça et t c'est ça ça a mis heu, à partir du moment où tu as où tu as été dans cette vie de de bureau?
Non, ben non non, ça aurait été trop facile si c'était, heu, ça avait toujours été comme ça. Non, on va dire que je l'ai un peu appris à mes dépend, car bah, quand tu es jeune, heu, tout ça tu t'en fiches un peu, hein. Tu vas au boulot, heu, tu rentres, heu, peu importe tu fais un peu ce que tu veux et puis, bah, dès que tu as des enfants, bah, en fait tes priorités, heu, changent et donc forcément, heu, il faut que tu arrives à bien structurer entre, heu, ta vie heu, ta vie au travail et ta vie perso. Car heu, a moi quand, avant d'avoir des enfants, on va dire que je travaillais du lundi au samedi.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Ouais.
Heu, donc, heu, bah, je comptais même pas mes heures, hein forcément dans la restauration et heu, le jour où j'ai eu, heu, mon 1er enfant, bah, là tout de suite, je me suis dit: «Bah cette vie-là, je peux plus la je peux plus continuer en fait, il faut quand même que je sois présent, heu, heu, pour pour mes enfants».
Bien sûr.
Et c'est là où, bah, tu apprends un petit peu en fait en regardant aussi, bah, les les les personnes, heu, qui t'entourent donc bah, tes amis qui peuvent avoir aussi des enfants ou même, bah, ce que faisaient tes parents par exemple.
Ouais. C'est vrai, ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne, heu non, c'est vrai, tu as raison et heu, et du coup, hem, est-ce que tu as connu des moments où vraiment, heu, malgré que tu as eu cette, heu tu as basculé sur cette vie de bureau et tout, est-ce qu'il y a eu malgré tout des moments difficiles dans le sens où où malgré que tu as eu cette vie de bureau, tu tu trouvais pas l'équilibre en fait? C'est-à-dire que tu étais tu étais un peu, tu avais un peu la tête sous l'eau.
Oui, bah, alors bien évidemment, ça arrive quand, heu, tu as plein de on va dire plein de soucis dans ta vie perso ou même, heu, dans ta vie au travail quand tu as l'impression que tout s'accumule et que tu as, heu, tu as 3 000 000 de trucs à faire et que tu te dis: «Non, mais comment je vais réussir à m'en sortir» et heu, bah, en fait, je pense qu'on est, heu, on est beaucoup à faire ça en fait. On tombe, on tombe, on tombe, on tombe et puis heu et puis, bah, à un moment, une fois qu'on est bien tombé, on se dit: «Bon maintenant, on peut plus aller heu, on peut plus descendre autant, heu, essayer de remonter».
Ouais. Bien sûr.
Et donc, bah, là tu essayes petit à petit, mmh, après ça prend du temps, mais, heu, au bout d'un moment, tu essayes de t'en sortir, quoi.
Ouais. Bien sûr. Et du coup, tu as tes tes enfants, ils ils comprennent, heu, le fait que, tu sais, tu sois un peu dans le rush et que quand tu rentres, il faut qu'eux aussi soient à l'écoute? C'est-à-dire que faut faut pas qu'ils fassent qu'à leur tête faut qu'il faut qu'ils obéissent, faut qu'ils écoutent? Ou alors ils sont pas trop ils ils ont pas encore cette aptitude à bien comprendre, heu, ce que le rush que toi tu peux ressentir?
Alors j'aimerais tellement vivre dans le monde des bisounours. Heu, mais malheureusement, c'est pas mon monde et donc, non, ils comprennent pas. Heu, mais après je leur je leur en veux pas, c'est comme tous les enfants, ils pensent d'abord à eux. Et puis, heu et puis dans un 2nd temps, ils penseront quand même à eux aussi. Donc heu, donc, non, non, non, ils comprennent pas après ils sont ils sont pas assez, heu, assez âgés pour comprendre tout ça, donc je leur en veux pas. Mais heu, mais non, il faut, heu une fois en gros que je suis rentré, heu, c'est quasiment, heu, mon temps n'est fait que pour eux, sauf cas exceptionnel, mais sinon, heu, je je vais être tout pour eux, quoi.
<laughs> <laughs> Ouais. Bien sûr, ouais. D'accord. Ouais. D'accord. D'accord. Et du coup, heu, comment tu vois, hem, dans le sens où ton travail, heu, j'ai bien compris qu'il prenait, bah, la majeure partie de ton temps? Est-ce que tu tu serais prêt à faire des sacrifices? C'est-à-dire, heu, travailler un peu moins pour avoir justement cette vie perso, a avoir un peu plus de temps? Ou alors pour toi, heu, tu as vraiment trouvé l'équilibre parfait et ça te convient comme ça, en fait?
Bah là, je pense que je commence à avoir un bon équilibre parce que, bah, tous mes enfants i ils sont à l'école. Donc c'est à dire que, heu, bah, la journée ils font, heu, soit 08:30, soit 09:00 jusqu'à 16:30. Donc je sais que quoi qu'il arrive dans cette période là, heu, ils sont à l'école donc, heu, je peux travailler. Donc ça me laisse quand même une belle plage horaire, heu, pour travailler.
OK. Ah oui. Mmh, bah Ouais.
Mais après voilà, je, heu, j'essaye vraiment, sauf cas exceptionnel, comme je te disais tout à l'heure, de pas terminer le travail après 18:00. Parce que si je finis après 18:00, bah c'est le rush tout de suite parce que, bah, c'est cette petite demi-heure ou ces petites 45 minutes où j'ai travaillé en plus, bah, en fait je pourrais jamais les rattraper donc je vais courir, heu, jusqu'à temps que tout le monde soit couché, quoi.
Ouais. Ah, oui. Oui, je comprends tout à fait. Et vu que là, heu, on est dans une période de vacances scolaires, heu, du coup qu'est ce qui change, heu heu, de ton quotidien? C'est à dire que, vu que là tu sais que tes enfants ne sont pas à l'école. Est-ce que tu es un peu plus cool quand tu rentres du travail? Ou alors, au contraire tu te dis: «Heu, ils ont passé toute la journée à la maison et tout, il faut que je m'investisse un peu plus pour, heu, histoire de faire un petit loisir, quelque chose?»
Oui. Alors non du tout, je vais être encore un plus mauvais parent, je les mets au centre aéré. <chuckles> Heu, donc c'est-à-dire, que je les emmène en fait le matin, en fait, ils ils vont un peu plus longtemps, heu, au final au centre aéré quand ils sont en vacances. Mais c'est une dé c'est une décision que j'ai prise parce que, heu, j'ai essayé de les garder à la maison et le problème c'est que, heu, comme beaucoup d'enfants de cette de la nouvelle génération on va dire, ils s'ennuient vite.
<laughs> OK. Ouais, ils s'ennuient, ouais.
Heu, donc heu, que quand je les mets, en fait, au centre aéré, il y a d'autres enfants donc ils jouent, ils font des activités et au final le soir, heu, ils me racontent leur journée ce qu'ils ont fabriqué, construit, donc ça permet aussi, heu, un un autre échange. Heu, et comme ça moi, j'ai pas aussi non plus les devoirs, donc déjà je m'enlève une certaine tâche et j'ai plus qu'à faire à manger, voir, heu et à les doucher. Donc déjà c'est c'est un gain de temps aussi, heu, pour moi les vacances. Après ça à un certes, mais, heu, mais c'est la meilleure solution que j'ai trouvé pour l'instant. Ou après, il y a aller les mettre chez les grands-parents mais, heu, qui sont plus ils sont plus tout jeunes, heu, c'est plus compliqué, maintenant.
Ouais, il y a ça aussi. Ah ouais, bien sûr, je comprends et du coup, heu, si j'ai bien compris tes enfants, heu, préfèrent du coup, heu, l'option centre aéré que plutôt l'option rester à la maison, c'est ça?
Alors pas du tout, c'est surtout qu'ils ont pas le choix. <laughs> Voilà, on va plutôt se la faire comme ça. C'est qu'ils ont pas le choix parce que, heu, on a essayé vraiment de faire des activités et tout et en fait le problème, c'est qu'un moment donné, heu, il y a tellement de tension que, heu, c'est trop compliqué.
Ah <chuckles> OK. <chuckles> Heu Ah oui. D'accord, oui. Je comprends quand trop à la maison, quand on se voit tout le temps, tout le temps. C'est vrai que, heu, ça peut créer des tensions et du coup, heu, pendant les vacances, heu, d'adultes, du coup, parce que là, on a parlé des vacances scolaires, mais des vacances à à à à toi, heu, est-ce qu'il y a une autre organisation qui se fait? Heu, comment tu gères justement cette période-là?
C'est vraiment trop compliqué, hein. Exactement. Ouais. Alors là, c'est un peu, heu, on passe du vraiment de tout à te tout à l'autre, donc, c'est-à-dire on a plus il y a plus de routine, heu, à part on va dire les horaires pour manger, mais sinon là, c'est vraiment on profite du temps qu'on a qu'on est ensemble donc heu, heu, chacun fait un peu ce qu'il veut et puis, bah si, heu, <clears throat> il y a besoin en fait de se retrouver pour faire quelque chose ensemble et bah, on le fait ensemble. On se pose pas trop de questions, c'est vraiment <coughs> un temps, heu, où heu, où c'est un peu chacun pour soi et puis après, bah, c'est tous ensemble.
Ouais. Ouais. D'accord. D'accord, du coup, heu, ça veut dire que pour vos périodes de congés, d vous vous mettez d'accord avec votre femme, j'imagine et et du coup, heu, c'est c'est comme ça que tu planifies, heu, tes vacances?
C'est ça. Oui c'est ça et puis bah, heu, nous on n'habite pas très loin de la mer donc bah, déjà, par exemple, si c'est l'été, bah, forcément, heu, on on sait déjà qu'on va aller, heu, qu'on peut aller à la plage dès qu'il fait beau donc, heu, donc ça c'est cool et après bah, en hiver, par exemple, heu, ça ça peut nous arriver de partir en forêt se balader. Donc on arrive quand même aussi à faire des choses ensemble, heu et puis après on a un jardin, donc on on peut trouver, heu, pas mal de choses, heu, pour s'occuper ensemble, en fonction aussi, des passions de chacun.
Ah ouais, gros avantage. <chuckles> Ah oui. D'accord et du coup, pendant cette période de vacances et tes enfants, ils apprécient justement ces balades en forêt, c'est ou alors eux, ils sont vraiment ils pensent à la maison, heu, être à la maison, jouer et tout?
Non, non, ils aiment ils aiment beaucoup être dehors donc j'ai cette, heu, chance-là. Donc heu, donc non, non, non, c'est que dès qu'on peut sortir, en fait, on sort. C'est vraiment, heu, ça, on c'est presque un rituel, heu, donc heu, donc non, non, ça et puis, heu, ils nous le font bien comprendre si on n'est pas sortis parce que, heu, ça va être compliqué à la maison, quoi.
Ah. D'accord. Mouais. <laughs> D'accord OK bah super, bah, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
Bah, c'est moi. Eh bah, je, heu, je t'en prie et puis bah, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas.